Ừm, thì cũng có chứ. Cái đồng tiền mà chi tiêu đúng chỗ, mà chi tiêu mà mình cảm thấy hài lòng về cái giá trị đồng tiền mà mình tr mình mình trả đi á, thì mình nghĩ đấy là đồng tiền hạnh phúc. Còn nếu như mà cái đồng tiền mà, ờ, tiêu xong rồi cứ phải tối cứ về cứ phải trằn trọc tiếc nuối, ví dụ như là mình đã từng có một cái bữa ăn, ờ, mình nhớ là hồi đấy là mình có đi ăn buffet, một cái bữa ăn buffet hải sản và cách đây mấy năm rồi. Và cái, a, giá của cái b buổi buffet đó là 399.000 một người. Và thật sự luôn, sau khi mà ăn xong cái bữa ăn đấy á, về đến nhà thật mình mình trằn trọc mãi luôn. Người ta bảo là, kiểu, tiếc quá, không ngủ được, và, kiểu, <laughs> và mình mình nghĩ là mình lúc đấy mình đã, ừm, không chi tiêu vào cái đồng tiền đấy nó kh nó không có hạnh phúc lắm đâu, của không có vui vẻ lắm đâu. Nhưng mà, ờ, ít nhất là thôi nó cũng là một cái trải nghiệm, mình mua cái trải nghiệm đấy và sau thì mình không có không có dám chi tiêu mạnh tay như vậy nữa. Bây giờ thì có thể là OK rồi nhưng mà ở cái thời điểm đấy với cái số tiền đấy nó vẫn lớn, mà mình lại dám chi tiêu như vậy, mình thấy là nó cũng bớt hạnh phúc đi mặc dù là mình chi tiền cho bản thân mình đấy.
Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. <laughs> Ờ, rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ừm, tức là khi mình không tìm ra được cái lý do mà để chi tiêu cái đồng tiền đấy nó một cách sung sướng và vui vẻ, thì nó sẽ nó sẽ bớt đi cái sự hạnh phúc khi khi sử dụng đồng tiền đấy, phải không? Ý bạn là thế, đúng không? Ừm, ừm, cũng hay, cũng hay. Thế nhá, thế thì quan điểm của bạn về cái việc là có đồng tiền như thế thì nó đồng tiền nó theo bạn nó chỉ là cái công cụ để mình có hạnh phúc hay là nó là mục tiêu để phấn đấu, gọi là để gọi là mục tiêu của hạnh phúc?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, chính xác, chính xác.